いや、そうなんですよ。すごくね、合う感じだったら全然何も気にしなくて、自分もすっごく楽しめるんですけど、その雰囲気って一瞬でなんか悟悟る感じなんで。
うん。 うん。 はい。 ああ、そっか、なんかうん、うん。
うん。 で、子供に聞いてもね「あんまりだったよね」って言ったら、「うん」みたいな感じで言われたりするんで。うーん。ほんとに、うーん。
<laughs> じゃあ、でも、なんかやっぱお子さんの反応って結構素直だから、なんかそこはね、優先してあげた方がいいですよね、きっとね。うーん。
うん。 うん。ほんとですね。うん。 ああ、なるほど。そうですよね。
そう、だから、もし、その、ね、8人グループだったら、一番自分で、なん、わかってくれそうとかっていう人を誰かに、「こういう風にしたいんだけど、難しいかな？」って相談したら、なんか、その、になんていうんですか、友達間のこうバランスとか、人間関係もきっとその人はわかってると思うから、なんかいいアドバイスをくれるかもしれないので、なんかまずは、そのグループの1人と悩みとか、こうしたいを共有してみるといいんじゃないでしょうか。
うん。 うん、うんうん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うんうん。 ああ、うんうん。 そ、うん、ね、うーん。 うん、う。 ああ、なるほど。なかなかこう、その子とは1対1で会ってたんですけど、その子以外でなかなかね。話すっていう機会がなかったので、ちょっと聞いてみてもいいかなって思いましたね、今。うん。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 ね、それきっかけで、もしかしてみんなで会おうよってなるかもしれないしね。うん。
うんうん。 そうですね。またなんかみんなでね、わいわい盛り上がりたいなっていうところがあるんですよね。
はい。 うーん、そうですね。だからこう周りを巻き込んでいけたら、またそういう風に楽しくわいわいできるといいですね。
うん。